Genau, ja.
Aber ja, w-wir sprechen immer darüber und deswegen denke ich nicht, dass es eine Gefahr für die Beziehung ist. Aber es ist eben ein
Ja.
eine emot ein emotionaler Kosten, der mit dieser Beziehung einherkommt, den ich gerne loswerden würde.
Ja, raubt auch 'n bisschen Energie, ne?
Ja, äh, was wolltest du sagen?
Ich sage mal, es raubt ja auch so 'n bisschen Energie, ne, weil man sich dann immer so damit beschäftigt und weil man sich dann selber dann halt so 'n schlechtes Gefühl gibt irgendwie, dass da vielleicht irgendwas sein könnte oder, mhm. Aber also, was ich schon mal sehr gut finde, ist, dass ihr anscheinend eine sch 'ne sehr gute Kommunikation habt.
Genau, ja. Ja. Ja, definitiv. Ja, ja. Hm, wir bemühen uns, ja.
O Und, äh
Es
ja, ich glaube, das ist auch der Schlüssel, ne, in 'ner guten Beziehung, äh, zu kommunizieren. Weil wie du schon sagtest, wenn man irgendwas in sich hinein frisst, dann kommt's vielleicht irgendwann so explosionsartig raus und zur Sprache und dann ist man nicht mehr so neutral, sondern eher so vorwurfsvoll oder, ne? Und das das würde dann der Beziehung schaden. Ähm, und deswegen finde ich das schon mal eigentlich sehr lobenswert, dass ihr da anscheinend immer drüber spricht, was irgendwie bei
Ja. Mhm. Ja. Genau. Ja, ja. Ja. Mhm. Wenn ich ja, we-wenn ich fragen darf, gibt's bei euch, äh, irgendwie Eifersuchtsprobleme oder wie geht händelt ihr das? Du meintest ja, es sei normal, dass dass so was mal vorkommt.